Oye, ¿qué papel tiene la sostenibilidad en tu ropa?
Am, para mí tiene como que un papel muy importante, yo normalmente, hasta mi familia, mm, bueno mi hermano me hace burla de eso, de que mi mi ropa es ropa que tiene ya como 10 años, a veces está lo, ajá, como que está pero es porque precisamente me hace burla de que ya no creciste y ya te quedas igual, y por eso te queda la misma ropa, ¿no?
Ajá. Ajá, okey. <laughs> Ah, okey.
Ajá, entonces, es como, pues, ya no creces, ya, ah, tenía hace como ap yo, hace como 5 años, tenía una playera todavía de cuando me gradué de primaria, que era cuando tenía 12 y todavía me quedaba, pero
Ajá. Ah, okey.
precisamente, ya por el tiempo, ya se rasgó, la usamos para hacer quehaceres de la casa o trabajos pesados, ¿no?, y obviamente, pues, ya se rompió.
Ajá, okey, ah. De todas maneras, se terminó reciclando y se sigue usando. <chuckles>
Pero. Ajá, como trapo, pero sí, pero, pues, eso es muy importante para mí cuando compro una prenda o algo de que alg sea algo que resista, ¿no?, o trato de cuidarlo, para que sea algo que me dure mucho tiempo, no quiere decir que te, eh, solo tengo como que muy solo así limitada la ropa, porque también me doy este, eh, esta industria del fast fashion también puedo comprar algo del fast fashion es como, yo lo considero como una meta, una alegoría, bueno, no alegoría, es como alguien había dicho una vez que es como comer comida, este, chatarra, ¿no?, que
Sí, claro. No, muy bien. Ah, okey. Ah, okey, no sabía.
ajá, es, si lo comes diario, si si consumes mucho fast fashion diario, es malo, ¿no?, pero una vez, de vez en cuando, una vez al año, no hace mal, y más si cuidas esa esa ropa, porque dicen muchos de que: "Ay, sí, es que la prenda fast fashion no te dura, la primera lavada ya eso, ya está afuera", yo tengo ropa precisamente que compré de estos lugares, como Shein o Bershka, que todavía las compré hace 5 años y todavía están bien, ¿no?, que todavía trato de arreglarlos, si algo pasa, se descosió el hilo, ah, ya lo va a tirar, ¿no?, como que trato de coserlo para que, precisamente, no sea esto de que, porque te costó dinero y algo que te costó, no sé, y tampoco es que digamos que esta ropa está totalmente barata, ¿no?, hay, como que está entre ese rango de precios entre 300 a 800 pesos, que serían como, mm, como 30 ajá, 37 dólares más o menos, entonces tampoco es algo que digas wao, super barato, pero algo que te dure, entonces trato de mantener ese cuidado, y y ya.
Okey, okey. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, okey. 35 dólares, 37 dólares, más o menos. Ah, okey, oye, súper bien, la verdad, eh, realmente creo que no hay muchísimas personas que que hagan eso y como que muy seguido, sí sí es notable, la verdad, lo que estás haciendo, ¿y qué es lo que más te motiva a ti? ¿Realmente te motiva más el estilo, te motiva el precio, o el impacto ambiental que genera esto?
Ah, yo sería una mentirosa si te dijera: "El impac el impacto ambiental es lo primero que me fijo, tengo que ver que esa playera fue hecha con botellas reciclaje, de reciclaje", no, la verdad es que no, la verdad es que yo voy, compro lo que me gusta, pero soy consciente de lo voy a usar, lo voy a usar mucho tiempo, am, y qué tipo de tela es, si es tela de esta es Spandex, que es de plástico, que es como esta de que es como elástica, ah, mm, ajá, sí me pongo a pensar de que, ah, bueno, vamos a ver qué qué qué hacemos, ¿no?, y ya todavía, te digo que todavía conservo esa ropa, y si se llega a romper o cosas así, ah, tengo una máquina de coser y tengo, ah, aprend ajá, y aprendí a hacer la como que las costuras y todo eso para cualquier cosa, también eso me hacen burla mi, me hacen burla mi familia, mi hermano en específico, de que yo soy la costurera de la casa, <chuckles> porque, no sé, también
<chuckles> Ah, okey. Sí, claro. Sí, no, tipo licra. Ah, órale. Ajá. <chuckles> Pero, ¿por qué? <chuckles>
si a ellos se les rompe el pantalón, de que a los hombres se les rompe por donde está el área de atrás o por abajo, de que yo lo coso precisamente para que no, pregunto primero, ¿cuánto tiene ese pantalón? No, pues, 4 años, mm, bueno, voy a coserlo para que dé lo lo último, ¿no?, y ya si no se vuelve a romper, pues, ya está, o sea, úsalo pues otro año, 2 años, pero si sí se vuelve a romper, mm, ya mejor dame la tela y veo qué hago con la tela, que es lo que más, también me critican, de que tengo muchos retazos de tela para cualquier cosa, para cuando algo salga y de por qué guardas tanta tela, ajá, y ya después cuando lo ocupan, digo, por eso guardo mucha tela, <chuckles> para estas situaciones, si tú ves, tengo una caja llena de telitas, de cositas de, ah, es que el dobladillo, no me gustó cómo me quedó, y yo ahí voy, t t t t t ahí está tu dobladillo, no, es que ya se me abrió de la parte de la axila, <smacks lips> ahí está, toma toma, dice: "No, es que, ¿sabes qué? Ya enflaque o ya engordé", este, me lo me lo pones más a mi medida o me lo amplías más y yo, <smacks lips> ahí está, y ya se hacía, como que también trato de que sí compramos ropa, pero precisamente sacarle el mayor jugo que puedas a esa ropa que tienes, porque si no es es mucho desperdicio, ¿no?, yo siento como que, ay, de que feo de tener mucha ropa, que luego no se ocupa o o que no se le saca el jugo necesario, ujú.
Sí, sí, sí, claro. Okey okey. Ajá. Por lo que sé que se ocupa, eh. <chuckles> Okey. Si. Si, si, si. <chuckles> Sí, claro. Que no estás usando. Ah, okey. Oye, pues, la verdad, súper bien todo lo que estás diciendo. Pocas personas realmente hacen lo que tú haces, y eso que te dicen de que: "Oye, y no sé qué", o te hacen burla, o sea, súper, mm, no sé, siento que al contrario, muy pocas personas tienen como que esa habilidad como para resolverte algo algo tan rápido y tan bien. Y luego, más que nada, literalmente aplica para ti el el mujer precavida vale por 2, porque para cualquier caso tienes algo, literalmente tienes un cómo tapar la situación. Oye, y por ejemplo, ¿tú crees que realmente que? Bueno, es que ya ves que muchas persona muchas personas son muy de que tienen que comprar ropa y estar comprando ropa, o incluso, simplemente por tenerla. ¿Tú tú qué realmente cómo le harías para tratar de cambiar ese tipo de pensamiento que tienen las personas? Desde tu punto de vista, que ya lo has vivido.
<chuckles> Ajá. Ay, es que yo opino que es un pensamiento como que consumista y de vacío, ¿sabes? Como que a veces, a muchas personas pasa más en las mujeres, ¿no? Eh de que tratamos de llenar este vacío con cosas que compramos, ¿no? Como a a estas hacen por la ajá, hacen esa burla de que: "Ay, ya compré cosas, y ya me siento mejor, o ya me hace falta salir a comprar cosas". No digo que esté mal, no digo que esté mal, es como lo que te manejaba de una vez es en cuando, no está mal, pero diario que compres. ¿Sí viste estas personas en las redes sociales que compran cajas de ropa, de Shein y esas cosas? Y digo: "Oy, ay, todas esas prendas no te las vas a poner", o que ya tienen lleno su clóset y esas cosas. Hay algunas personas que regalan estas cosas a a sus amigos y eso. Y dices: "Bueno, va". Pero que cada semana compres tantas cantidades de ropa, a mí como que me llega a de, ah me llega este pensamiento de, mm no no puedes regalar tanta ropa, o no ajá, no puedes comprar tanta ropa. O sea, sí sé que tienes el poder adquisitivo para comprar mucha ropa, o que la marca te regaló eso, pero
Ajá. Sí, claro. Ajá. Cosas materiales. Okey. Sí, claro. Sí, claro. Ajá. Innecesariamente, ajá. Sí.
ay, eso, mm, va a terminar en algún lado mal o no sé. Trato de ser optimista también, ¿no? Es decir, oy, bueno, va, digamos que si si si la regalas, y todos lo ocupan, y le sacan los 5, 4 o mínimo los 2 años de uso que tiene esa prenda, ya, ajá. Y y ya, yo les diría más bien que sea algo como una cuestión interna de que no, pues, piensa bien si ocu si vas a ocupar ajá, tratar de cuidarla o si vas a o si vas a ocupar realmente esa ropa, ¿sabes? Como que luego compramos de que: "No, pues, compré este vestido para una ocasión especial", ¿no? Y esa ocasión especial, ¿cuándo es? No sé, cuando salga, y ya compraste una cosa, y así vas comprando cositas para ocasiones especiales que nunca ocupas, pero precisamente estás pe esperando la ocasión especial y se contrapone, ajá, se contrapone con esta ideología de que no necesitas una ocasión especial para ponértelo, solo póntelo y ya. Y, eh, son esas esas conexiones, bueno, esas contraposiciones que tengo yo, en mi caso, como mujer. En los hombres lo veo más más sencillo, ustedes como que pueden tener un guardarropa limitado con nada más 10 prendas y hacen maravillas, ¿no? En su mayoría. Ya
Sí, claro. De uso ujú. Tratar de cuidar. <chuckles> Ah okey. Para que sea la oportunidad. Sí. Ajá, ajá. Ah sí. Mentira, la verdad mentira no es. <chuckles>
<chuckles> y las mujeres tienen esta también este cliché, este meme de que: "Ay, mi ropa ve tu armario está lleno y no tengo nada que ponerme". Y yo, uh yo, es, porque también, te digo, no es que me sienta superior, ajá, también soy así, ¿no? Tengo mi armario lleno, y mis cajones, y yo: "Ay, no sé, no tengo nada que ponerme", mm. Y ahí vas a
También te ha pasado.
a comprar más y todo eso. Como que es algo que tienes que ir construyendo poco a poco. Yo siento que eso pasa más entre los 17, 28, que vas comprando como que mucha ropa, precisamente, para sentirte como que, mm, superior, mejor o llenar un vacío, te o también ha hay personas que lo hacen para como que llenar algo que n no tuvieron, también por gusto. Ajá.
Ah okey. Ajá. Por gusto. Sí, sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, sí, oye, por ejemplo, hace ma hace, regresando un poquito a la plática inicial, tú decías de que tenías una una camisetita, una playera, perdón, que lo tenías desde la primaria de hace muchísimo tiempo, y la terminaste dejando de usar, porque se te había roto y así. Normalmente, ¿qué es lo que haces cuando cuando tu ropa ya no la usas? Así tal cual, ahora sí que la haces trapito y la usas para otras cosas, o realmente la donas, o incluso, ya ves que, no sé si se puede decir como que tengas esa manía como de que tener tus tracitos por si se llega a ocupar para algo, no sé. ¿Qué haces tú con la ropa que ya no usas?
Como que muchas cosas ujú. Ajá. Ajá. Ah. Ah, la ropa que ya no uso, depende cuál es. Si es, este, por ejemplo, esta playera, y ya tenía como, ¿qué?, a ver, 2, mm, como 10, 15 años, quién sabe. Bueno, ajá
Ajá. Ah, la torre no salió muchísimo.
ya tenía mucho tiempo, ya dices, no le voy a poder sacar retazos, no le voy a poder, este, como que remendar, ya está totalmente. Entonces, un trapo, un trapo para lavar la mesa, limpiar la mesa, limpiar los vidrios o para limpiar las paredes, algo, o para agarrar, no sé, s algo va a salir. Y si no, pues ya, en todo caso, si está muy, muy mal, pues, ya llevarla a la basura. Pero sí es como, no sé, unos jeans de mi hermano que se le rompieron de la parte de atrás, pero ya le cosí 2 veces, ya ya ya se está abriendo más, ya no puedo coserle más, porque ya llegó hasta el punto límite. Entonces, lo que sí hago es retazo o veo qué tanto qué tanta tela es. Si es mucha tela, trato de diseñar algo nuevo, porque no soy diseñadora ni ni nada. Ajá, solo como que desde pequeña me acostumbré a crear
Ajá. Ah okey. Sí, claro. Ah, okey, súper bien.
como ropa, ropa que me interesaba y que no encontraba. Mm, mm, sí está bien, pero me tardo mucho en hacerla O sea, me refiero a que no en hacerla, sino en agarrar inspiración para hacerla, porque digamos que yo puedo acabar un un corsé de mezclilla, que de hecho lo estoy viendo ahora en, ¿qué?, 5 horas si me enfoco o 4, si me enfoco bien. Pero para a empezar eso, por ejemplo, esta, eh, tengo un corsé de mezclilla que lo empecé en febrero, y me senté, hice 2 horas y ya casi estaba terminada. Solo me falta coserle el cierre y ponerle como que unas costuras de seguridad, ¿no? Y y desde febrero hasta ahorita no le he podido coser el cierre, que es algo bien sencillo, y las costuras de seguridad. Como que esas cositas, como que sí lo hago, pero a menos que tenga presión o algo, se queda así, y ya está a punto. Eso me frustra mucho, como que ya está a punto de terminarse el año y eso lo hice c a inicios de año. Sí. Pero sí, mi hermano, más con los trabajos que me da mi hermano, ¿no? No es un trabajo que tengo, lo digo así como en general, las los encargos que me da mi hermano. Ajá. Eh, como de que: "Cóseme estos pantalones y este cierre", y en menos de esta semana ya le cosí 3 pantalones, porque no le gustaba el dobladillo, un cierre y un pantalón a mi mamá, pero no puedo coser eso, y es como, ¿cuándo voy a agarrar inspiración para coser lo mío? No no, son cosas así que que tengo. Te digo que depende mucho qué tipo de ropa sea. ¿Es de pantalón?, si tiene mucha tela, se va para algo que yo pueda hacer después. Si tiene poca tela o ya está muy mal, ah, ya tiene muchos años de uso, va para retazo, o ya trapo, ujú.
Ay, qué bien. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, okey. Ajá. Ah, la torre. <chuckles> Sí. Y aún no lo terminas. Es un hobby más que nada. Ah, okey. Ah, okey. Ajá. Ah, muy bien. Oye, pues, la verdad que, realmente, que que curioso, ¿no? Que el papel que tuviste, rela o sea, para darle sostenibilidad a tu ropa, realmente, se hizo un hobby que ayuda, mm, incluso muchísimo a tu familia. ¿Tú qué consejo le darías, eh, a alguien que, no sé, que quiere tratar de vestir un poco más sostenible sin gastar mucho? ¿Qué consejos te han servido a ti? O no sé, a lo mejor, por ejemplo, ir al tianguis o alguna rebaja de ropa que ubiques normalmente, algunas aplicaciones. ¿Qué recomendarías tú?
Ajá, yo recomendaría ir al tianguis, porque hay mucha ropa barata y puedes sacar mucho jugo. Yo, a veces, también lo que hago es voy y busco telas que se ven bien, no, la prenda no me gusta, pero la tela está está bien, está muy bonita. Entonces, lo que hago es porque luego sale más barato que ir a Parisina o Modatelas, donde venden telas ¿no? Entonces, lo que hago es agarrar esta prenda de $10 pesos y ya tengo mucha tela y hago algo nuevo, no lo hago seguido, precisamente por lo que te digo que no luego me tomo mucho tiempo en crear algo y se queda ahí la tela ¿no? Pero, ah, recomiendo eso. También, si puede como coser, quizás no en máquina, pero aprender a hacerlo bien a mano, para que hay cositas yo, pues, llevo haciendo esto desde los 12 hasta los 18 años que cosía pantalones y eso a mano, y ya, porque mi mamá vio que era mucho esfuerzo o mucho tiempo el que me llevaba más hacerlo a mano para que quedara bien, me compró una máquina como regalo, y hasta la fecha es la que me sigue dando batalla. Entonces, yo diría que aprender a coser bien a mano cositas, quizás, no el gran pantalón, pero hoyitos, ah, desgarres y no tirarlo, com ajá, como que puedes sacarle mucho jugo a la tela, a la prenda, solo por remendar esas cositas. Y si te molesta que se vea la costura y eso, pues, aprender a coser bien, precisamente, para que no se vea feo, y ya lo puedas usar sin sin problema. Ujú.
Sí. Ah, okey. Sí. Ajá. A mano. Ajá. Ah, okey. Sí. Ayuda mucho también. Ajá. Ah, okey. No, pues, es que realmente yo siento que que la práctica va a terminar haciendo el maestro y vas a ser terminar siendo perfeccionista en eso. Oye, pues, la verdad, muchísimas gracias por la plática. Eh, los consejos que diste, superbuenos, la verdad, y nada, más que nada, pues, muchas gracias por abrirte con ese tema, que, al final de cuentas, es como que tu hobby y s se escucha superbién. Y, pues, nada, que pases bonita tarde.
Igual, hasta luego, bonita tarde.
Nos vemos.